Kaya nga, eh. Parang na-box sila, pero kung ako totoo tutuosin parang, yung ibang judges dun, hindi talaga qualified na maging jud ano, judge sa contest na yun. <laughs> Totoo.
Iba. Mm. Ayun naman kasi talaga. <laughs> Eh, ano kasi talaga. <chuckles> Hmm, di ba? Naka
Oo. So, parang dapat sa mga ganong klaseng contest, dapat artist din talaga para di ba?
Mm. Yung nasa industriya. Meron naman dun isa, oo, pero kasi baguhan, eh.
Oo, nasa industriya. Totoo, totoo. Baguhan pa siya kung tutusin. Mm.
Bagu Dapat diyan yu Mm. Eh, puro lang naman siya ano, hangin. Oh.
Mm. <laughs> Pangalawa, yung contestant na sinasabi mo, singer, isang genre lang yung talagang inaano niya, eh, tinutumbok niya. Hindi katulad ni Regine, um, di ba, parang oo, open genre si Regine, eh. Way back in '90s nagpe-perform siya sa SOP na kahit anong genre kinakanta niya. So, kaya broad yung ano niya sa music. Mm.
Naku. Di ba? Multi genre kasi, eh. Oo. Mm. Mm. Yung ma yung knowledge niya talaga about dun 'no. Ah, ewan ko ba, ayan. Pero, <clicks tongue> um, neto 'no, nababago ba yung gusto mong genre ng musika? Siguro depende talaga sa mood or pagkaka or sa pagkakataon? Ah, meron bang meron ka bang naging experience sa gano'n na nagbago talaga?
Oo. Dun na-practice. Totoo. Oo. Ako, halos parehas tayo 'no. Meron akong ano, eh, meron din akong emo era, eh. So, after no <laughs> after nun, nag ano siya, nag-evolve din siya tapos hanggang sa naging open na ako sa lahat ng genre. Mm.
May emo. <laughs> Di ba yung mga Sa lahat, hmm. Kas kasi ang naalala ko no 'di naman ako totally yung emo-emo ha. Parang siguro dahil nga ano, n napaka-nostalgic lang kasi sa feeling nung ibang mga mga rock bands like yung, ah, My Chemical Romance, ser ano yung, Secondhand Serenade. Hot Jumpsuit Apparatus, mga ganyan, di ba? Parang nakaka-nostalgic lang kasi din yung mga kanta nila kaya parang kaya alam na alam ko. Di ba? I mean, nagdaan ako sa ganyan. Ayan, maraming salamat 'no. Nag-enjoy ako sa usapan natin. Yes po, ayan. Maraming paalam, maraming sa
<chuckles> Sobra. Oo. <laughs> Totoo. Ayan, sige. Oo, nag-enjoy ako sa usapan natin. Oo. Sige, paalam.

Oo totoo. Well, ikaw paano nakakaapekto yung mu mus music sa araw-araw na pamumuhay mo? Paano ka lang mo motivate nito yan?
Mo. Di Hmm. Tao kasi yun yung ano, eh, nagde-depende kasi talaga yung music sa kung anong mood ko, eh, nararamdaman ko. Halimbawa, kapag na-i-inlove ako, eh, siyempre ang pumapasok sa isip ko okey yung mga ano yung mga love songs na, ah, o kaya yung mga parang kant may mga country songs kasi na parang nakaka-inlove talaga na pakinggan, ganyan. So yun yung mga usually-ing ano ko, so ayun yung nag-aap nag-aapekto sakin pero pag yung mga sorrow naman yung mga parang akala mo, eh, senty, ganyan. Yan, so mag dep mag-aano talaga siya nagreregulate talaga siya ng mood ko, no? O kung sa relaxing naman yun motivate siyempre yung mga calming music talaga, yung tipong, ah, parang ano lang instrumental lang. May mga ganon kasi, eh. Di ba?
Oo yan. Tob. Oo. Hmm, o 'to oh, meron, oo. Ang
Yung mga mapaka mhm. Ano po ba? Mhm.
Para sakin pag relax mag nagagandahan akong genre reggae. Um, pag napakinggan mo si Chronics. Taga Jamaica siya so kap ano pag nalil pag naliligo kami ng dagat yun lagi yung pinapatugtog ko kasi sobrang chill lang ng boses niya, oo.
Reggae, ah. Mhm. Mhm. Ah re Sabagay, oo, unique kasi ang genre ng reggae, eh.
Oo, sobra. So, isa pa yun, no? Na ewan ko kung natatandaan mo to. Merong pal ah, parang singing contest dito sa pilipinas, isa sa mga judges sila, ah, Regine Velasquez. Tingin ko alam mo to. Tapos merong Reggae, di ba?
Di ba? Mm. Ay. Oo. Hmm, sa alam ko na yan alam ko na yan, ne. Oo, kumanta ka ng reggae. Parang yung parang isang pop song talaga siya tapos ginawa niyang reggae style so parang
Mm.
Naalala ko yun, grabe yun para na bwisit din ako dun sa ano na yan sabi ko "A al ano ba naman tong mga ano na to." Palibhasa kasi mga ama amateur artist na hindi marunong talagang maka appreciate ng ano. So, unlike Regine, kasi alam niya, matagal na siya sa mu sa industriya, eh. So, talaga ma-appreciate niya ang reggae kasi 'wag kahit ako din naman nung pinakinggan ko din yung ano, eh, yung performance nun, eh, ma I mean ma-aamaze talaga ako siyempre reggae yun, eh. At hindi biro ang reggae. <chuckles>
Mm. <laughs> Oo. Doo, di ba? Mm. Oo. Totoo. Kasi medyo kung kapag ano ka musician ka, ikaw katulad mo, di ba? Na singer ka, medyo ano hindi siya hindi siya sumusunod sa regular na note kung ikukumpara sa iba't ibang oo.
Di ba? Mm. Oo. Oo, hindi siya sumusunod. Kahit nga din sa beatings, eh.